Hi, magandang tanghali, kamusta ka?
Eto medyo busy, gumagawa ako ng, um, mga ano, mga siomai, pangtinda ko. <chuckles>
Ay, ang saya niyan, anong siomai 'yan, pork? Ah, pork siomai.
Ano t gawa-gawa ko chicken, saka pork.
Ah, talagang ano 'no, ikaw yung gumagawa yung simula't ano, ah, sa pagrolyo, 'pag ano nung, mga ingredients mo.
hindi may nabili ako na ano, pangrolyo na siya para mabilis nalang. Yung meron din akong ano, chicken lumpia.
Ah. Ay wow, saya naman.
Oo, mabenta yun, eh, kasi ano, ah, mas masarap daw yun kesa dun sa pork, sabi nila, nung mga bumibili sa'kin. <chuckles>
Yung mga tumatangkilik sayo. Ah, nakakatuwa naman.
M <chuckles> Kaya nga po, eh. Ano ko yun, eh, parang extra ano ko
Ara oo.
pinagkakakitaan.
Ah, okey. 'Yan ba yung paborito mong paraan para kumita ng extra na pera?
Oo, ayun yung mga raket ko, side hustle ko, gano'n. Nagtitinda ako pero ano pinopost ko lang sa social media ko, tapos minsan nag-aalok ako sa mga kapitbahay ko, ganun po.
Oo, side hustle. Ah, oo. Ayan, ano ba yung mga paraan na para kumita ng extra, nasubukan mo na bukod sa pagtitinda ng siomai, at alin sa tingin mo yung pinaka-epektibo para sayo?
Ako nag-try, ako dati 'yong mag-English tutor kaso nahirapan ako kasi sumakit 'yong lalamunan ko. Kasi ano eh, parang 2 hours sunod-sunod na beses ako nagsasalita, bihira 'yong estudyante, kasi ano siya eh, mahiyain. Tapos minsan ano, tatanong niya pa sa akin paulit 'yong salitang ganto, kaya ayon tinigil ko na. Pero effective sana 'yon, 'yong mga part-time jobs po na online saka yung mga pagbebenta din.
Oo nga. Ah. Oo. Okey. Ah, 'di tinuturuan mo, ah ah Korean ganyan? Oo.
Yun yung mga ano, effect. Chinese.
Yun ba 'yon sa Chinese, ah, okey tapos bata.
Mm mm.
Ah, okey.
Gimik siya. <chuckles>
Ah, <chuckles> okey.
Kayo po? Ano po yung mga nasubukan niyo dati na ano, ah, ways para mag-earn ng additional na pera?
Oo. Ako gano'n din, benta pero mga damit, 'yan dito sa lugar namin. Yung mga ukay, nag nagsubok ako ng ukay, pati ng brand new gan'yan, side hustle. Meron naman ta's kung ano-ano puwedeng ibenta. Tulad nung nagpandemya, mga yung mga sa bahay kasi nauso yung parang yung kung ano-ano yung mga bibilhin mo para sa bahay gan'yan, plato gano'n, mga placemat, 'yan. Oo, nakakatuwa at naging ano naman, kasi, ano nga, um, dagdag kita siya kahit papaano, ayon. <chuckles>
Meron kayong mga ano, regular customer dati?
Oo dito, sa sa amin ganyan, o kay minsan 'pag ano pa, ubos na parang meron silang mga gustong mga ino-order tapos, yun ako na lang ang bahalang dumiskarte para bilhin sa kinukuhaan ko, ganyan.
Hmm, nag-try po kayong mag-ano? <sneezes> Halimbawa, yung iba kasi gumagawa sila ng longganisa o kaya yung mga letche flan, na-try niyo na ba 'yon?
Ah, ano, hindi yun 'pag anong pagkain ba? Ano kasi sa pinsan ko parang ano, siya yung gumagawa parang mga kunyari 'yong lulutuin na lang na chicken pandan, ganyan, ah, o kaya parang tapa ta's ano, mina-market namin dito sa amin kasi hindi siya nakatira dito. Tapos yun, ah, ako na lang ang nagpapatong ng para sa kikitain ko, gano'n. Oo.
Hmm. Ah, kumbaga ano kukuha kayo, siya yung supplier tapos kayo nalang yung magbebenta.
Sa kanya? Oo ganyan. Ano yun, pero parang nasubukan lang din niya tapos ngayon wala na, 'yong mga 'di ba mahilig naman tayong sumubok ng mga kung ano-anong raket ganyan, oo.
Opo, na-try niyo na po ba mag-live selling, o kaya yung mag-ano, affiliate sa mga app?
Yung live selling hindi, hindi pa, pero parang gusto ko rin, ikaw ba nakapag-live selling ka na?
Hindi, mahiyain kasi ako kaya hindi ko pa nasubukan, eh. <scoffs>
Pero parang nakakatuwa din, nanonood ako ganyan ng live selling. Um, ano, parang okey din siya, pati yung affiliate, ganyan, ano, parang alam ko rin 'yon. Nag-a-affiliate ka ba sa black app?
Ano, gusto ko palang subukan kasi napanood ko yu yung iba pa ₱3 kada isang product yung tubo nila pero kasi naiipon 'yon.
Mm. Oo nga tsaka yung iba nga ang laki na ng mga
Kaya lumalaki
komisyon dahil doon, nakikita ko lang din. Ayun, kaya parang nakaka-engganyo talaga.
Oh Kaya nga, eh. Hmm
Oo. Sa sa tingin mo ba mas magandang kumita ng extra na pera sa online o sa personal na trabaho? 'Yan tulad sayo nagbebenta ka dyan sa inyo.
Kapag pagkain, pareho dapat kasi ano, ah, minsan malalaman nila online ta's lalapit na lang sila sa inyo or pupunta sila sa bahay niyo para bumili. Mm, ganun po. Pero kung halimbawa yung mga damit kasi mas maraming ano, eh, talagang mga buyer ng online pagdating sa mga damit, mga pabango, ganyan.
Para mag-order. Oo. Oo. Ayan, tama. Parang parehas din naman talaga, 'no? Depende na lang din sa produkto mo, ganyan. Pero ang kagandahan ng online, yun nga mas marami kang parang puwedeng maabot. Tapos halimbawa sa mga kaibigan mo, puwedeng ipa-share mo sa kanila tapos para malalaman din. Tapos ime-message ka na lang 'pag gusto nilang mag-order, ganyan. Meron kasi na ano, 'di ba, puwedeng okey naman sa kanilang magdagdag ng shipping, ayan, kung hindi man sila malapit na nakatira sa'yo. Ayun.
Oo. Hmm. Tsaka ano kasi, yung iba kahit physical store kung yung damit hindi nila gusto yung style, hindi nila bibilhin. Kung minsan kasi kung maganda yung style ng mga damit na binebenta mo, i-post mo lang siya online, ang dami ng ano, magugustuhan yun. Lalo na pang mga pang-Gen Z na style.
Oo. Totoo. Ah, oo yun nga. Saka ngayon kasi marami na rin namang sa online natingin talaga, eh, gawa ng nagso-scroll-scroll sila, tapos kahit wala naman silang intensiyong bumili minsan napapabili, 'di ba? Ayan. Oo kahit naman ako gano'n din. Ayun.
Kaya nga po, eh. <chuckles> Oh. <blows air> 'Pag ano nga dito may business, <blows air> kagaya nung ano ko, pamangkin ko, um, nagbebenta siya ng spam musubi, ginagandahan niya 'yong mga post niya sa internet, ginagawa niyang aesthetic, tapos ayun madaming nag-oorder kahit mga taga kabilang barangay, nag-cha-chat <coughs> sa kanya.
Oo. Ah. Aesthetic. Oo, iba nga, eh.
Pinost niya lang dun sa ano? Sa page, samin, ng mga ano puwedeng magbenta.
Ah, oo. Oo, may ganiyan din kaming page, ang laking tulong din. Dahil yun nga, um, lahat kasi puwede na nga sa online din. Paano mo hinahati yung oras mo para sa extra na trabaho at sa mga personal, na bagay mo?
Hmm. Ah, ako naman ano, halimbawa sa ngayon Sabado or Linggo, bibili ako ng mga ingredients ta's gagawin ko siya ngayon. Pero 'yong pagbebenta ko, Monday, Tuesday, Wednesday, oh, yun. Ta's Friday kuwentahan kuwentahin ko na lang kung magkano 'yong tinubo ko tapos 'yon 'yong magiging baseline ko sa susunod ko na ano, pagbili. Para kasi 'pag Monday to Friday ko siya ginawa ano, eh, baka mahirapan ako, eh, kasi meron din akong mga trabaho. Gano'n lang, bina-balance ko lang. Binibigyan ko lang ng certain na oras 'yong paggawa ko ng, um, ng mga lumpia at 'yong pagbili ko ng mga ano, sangkap panggawa do'n.
Mm. Oo. Ah. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo, tsaka pinapaig sa 'di ba sa mga raket naman pinapikot lang din natin yung pera natin, ganyan. Depende sa kikitain para pambibili mo ng bagong stocks, ganun.
Oh, 'pag mas maraming tinubo, kung minsan gagamitin mo din yun, eh, pang ano, pampadami pa nang ma ma-produce mo na benta or pambi
Oo. Oo. Oo, hirap kasi din ng bibili kaagad ng maramihan, di 'di pa sigurado, ganyan. Kasi 'yon nga, depende din sa kinita mo, oo. Ah, ako kadalasan 'pag walang 'pag ano, 'yan weekend ganyan, Sabado, Linggo. Tapos kung meron namang isang araw sa weekday na walang, ah, trabaho ganyan o hindi busy, ayun puwede din, yun nga yung nagagamit naman kasi online, puwede naman kasing online, ah, din kahit na yun yung kagandahan lang 'pag online, kahit siguro anong araw kasi depende naman sa mag-o-order sa'yo, ganyan kung may bibili. Ayun.
Mm. Opo 'no. 'Tsaka ano din 'pag halimbawa naman nag-work ka na, 'yong mga nag-teacher ka ng mga kinder na foreigner. Ano minsan, 2, 3, oras lang naman yung part-time job, kaya maisisingit mo pa rin siya minsan sa ano, Lunes hanggang Biyernes, pero 'yon lang minsan mapupuyat ka pero kaya naman. Kumbaga matulog ka nalang 'pag wala kang ginagawa para makapag-conserve ka pa ng energy.
Ah, oo. Oh, oo. Oo. Totoo totoo naman, 'yong mga kayang maisingit, ganyan-ganyan kung part-time naman, kung libre ka naman. Kumbaga may oras nga tayo na kun na kunyari parang manonood ng telebisyon o gan'yan, maganda na rin na 'yong kakaunting oras na 'yon 'yong makikitain ka pa rin, para may dagdag pera.
Kas Oh. Tama 'yan, kasi kung minsan ano, eh, ma ta makikinig lang pala ako ng mga ano. Halimbawa man o kaya manonood ako ng mga pambatang palabas, naisip ko sayang naman 'yong oras ko napanood ko na to dati, inulit ko lang. Kung ano, nag part-time nalang ako napakinabangan ko pa, nag-generate pa ako ng ano extra na income.
Oo. Oh. Oras. Oh, 'di ba. Income, totoo maisip mo 'yong gano'n, 'no? 'Yong kumbaga kung marami namang libreng oras. I kung madali lang naman, gan'yan iilang oras na kikita ka bakit hindi? Pera pa rin naman 'yon talaga, oo.
Kaya ng meron nga po akong na ano, eh, nalaman ngayon. Pero matagal lang 'to sumahod, kasi kailangan maipon mo yung $20 bago mo siya ma-transfer sa bangko mo. Ano siya mga nagsasagot ng mga 1-2 minutes na survey. Nalaman ko lang din 'to sa ano ko, pamangkin ko. <chuckles>
Ah. Oo. Ah, oo. Ay ako naggaganyan ako medyo matagal lang. Oo, pero tapos kasi minsan may mga survey na hindi ay yung parang ano, parang may mga hinahanap din kasi sila na kunyari itong ganitong klase ng grupo, gano'n o kaya minsan kasi parang madami ng masyadong sumagot, pero meron, totoo meron naman. Ano lang, ah, mata medyo matagal at saka ano, hindi agad-agad. Maliit lang, oo, pe
Maliit 'yong bayad, mm. Parang maiipon dapat siya bago mo siya makuha.
Tama. Totoo, pero 'di ba kung sa sandali lang naman 'yon, sandali lang naman sumagot din ng survey. Oo. May mga tips ka ba para sa mga taong gustong magsimula ng side hustle nila o ng part-time?
Ako siguro ano 'yong galingan lang sa pag-se-search kasi minsan makakahanap ka pala online, eh. Ano nga, 'yong iba nga nag nag-aano na lang, ah, naglalagay sila ng pera nila sa mga stocks kagaya sa Jollibee, gano'n tapos pinapanood nalang nila 'yong pagtaas, pagbaba. Kung minsan kinukuha nila, minsan hinahayaan lang nila. Ta's may mga ano, part-time job din ngayon na ano, nagta-type o 'yong ano, makahanap ka ng client tapos may ipapagawa sa'yo, malaking bagay din 'yon kasi siyempre dolyar din 'yong, ah, pera at malaki naman kahit papaano 'yong palitan dito. Saka madami pa't ibang iba't ibang side hustle hindi lang pagbebenta ng mga pagkain. Puwede din pagbebenta ng mga damit o 'yong mga sapatos o kung ano-ano pa, 'yon.
Oo. Ah, oo. Oo. Oo. Oo. Kikitain. Oo. Oo. Correct. Kahit may mga bagay na hindi mo na ginagamit, 'di puwedeng ibenta mo na lang, ganyan sa marketplace, ganyan. Madami na talagang, ah, paraan at tsaka ano, 'yong ano mo, 'yong gusto mo rin talaga. 'Yong gusto mo rin talagang i-racket ba o i side hustle. Malaking bagay naman ngayon ang social media, eh. Puwede mo namang i-post.
Mm. Kaya nga. Kailangan nalang ano, eh, 'no, makapal ang mukha mo, 'yong wag kang mahiyang ipakita kaso ako kasi di ko kaya, eh. <chuckles>
<clears throat> Oo. 'Yong mga live selling. Oo nga, eh. Tsaka nakakapagod din talaga siya na tunay. Pero 'yon nga, marami na marami na ring klase ngayon ng pagkakakitaan, ah, 'yong sabi mo kanina nga, 'yong mga ipapagawa sa'yo online tapos mga dolyar ang ano, ang bayad, ganyan na madadali lang din naman. Oo, iyon. Kumbaga ano lang talaga tayo, diskarte lang <chuckles> sa buhay.
Mm. Oo. Ano, diskarte sa paghahanap.
Oo.
Tap Tapos dapat maagap ka din kasi kung minsan ano, 5 araw lang siya naka-post, kailangan makapag-apply ka na.
Totoo, apply lang ng apply, kumbaga. Ganyan.
Huwag mapapagod mag-apply kasi wala naman di namang ano, eh, mawawala, eh. Maghihintay ka lang naman ng kita.
Totoo. Totoo. Ayun, maraming salamat sa oras mo, sa mga naibahagi mong mga tips diyan.
Oo. Sa inyo din po thank you so much, ah, mag-isip pa tayo ng mga ano natin pagkakakitaan para maging rich na tayo. <chuckles>
Totoo. Laban laban, laban lang correct.
Ah, tama. Sige po, paalam. Bye.
Paalam.